Na-amaze kasi ako na isang tao lang, hindi politician, hindi din ano, kumbaga pa'no siya naging impluwensyal, ganun. Pa'no siya nag
Oo.
pa'no siya magsalita, ganyan. Kasi parang ano, eh, yung iba kasi, ah, parang true to life na rin yung ibang gangster na pelikula.
Mm. Ah, may tingin ko
Halimbawa, yung mga series. Yung Narcos, ganyan. Kita mo na yun? Yung si Pablo Escobar? Oo.
Ayan. Oo, napanood ko na 'yan. Oo, be base on true story din 'yan. Oo, Pablo Escobar.
Mm. Kasi totoong tao siya na yun nga, isa sa na isa sa tanyag na ano, ah
Mm. Kilalang kartel. Oo.
na gangster. Mm, kilalang kartel. 'Baga, nab nabibilib lang ako sa kanya kasi yun nga, ah, kung paano siya dumiskarte, kung ano yung mga hakbang niya, ganun. Pero di naman sa lahat ng ano, na ginawa niya. Kumbaga, sa mga magagandang aspeto lang ng mga ginawa niya.
So Mm.
Di yung puro ano, na dadaan lang lahat sa dahas. Kasi yun yung ginagawa niya.
Ah, oo. Oo, naka naka Oo, nakakatuwa lang yung diskarte niya, 'di ba? Oo, nage-gets ko 'yan kasi meron din akong paborito na, ah, pelikula ay I mean, series. Series din. Ah, ewan ko kung napanood mo na 'to kay Sylvester Stallone. Ang title nito is The Tulsa King.
Mm. Oo. Tulsa King, ah, oo, 'panood ko 'yan, oo. Oo.
Ah, napanood mo na ba ah 'di ba ang ganda ang galing din ng kwento nito. Ang kuwento niya is parang itinapon s pagkatapos niya sa kulungan oo. Parang simpleng pen in-exile siya. Yung binigay sa kanya is yung lugar ng Oklahoma imbes na binigyan siya ng position sa New York. So, siyempre ang lugar na yun, yung Oklahoma parang probinsya yun, eh. Halos walang ga halos di gano'ng gumagana yung ang bagal ng transaksiyon ng pera diyan kaya ayaw niya. Pero siyempre, pinilit siya dahil nga, ah, may mga may mga tao ng nakaposisyon habang wala siya. So, yun. Tapos yung simpleng pamamaraan niya kung paano niya inangat yung Oklahoma, kung pa'no mag oo, mag-generate ng pera.
In-exile siya 'no? In-exile. Oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo, tama, tama. Nakakabilib nga, eh, kasi yun nga, ah, sila lang mag-isa hanggang sa dumami na dumami. Mula sa kanyang ano, driver hanggang sa dumami na dumami sila.
Oo. Oo. Oo, di ba? Parang nag-umpisa nga
Isipin mo na lang yung diskarte na ginawa niya. Pero parang fictional lang kasi yung Tulsa King.